Sebenarnya, hal paling menyenangkan banyak ya yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Mungkin, salah satunya jadi lebih produktif nih, Kak.
Apa tuh?
Karena heeh, karena eee, aku kan akhir-akhir ini, eee, banyak melakukan aktivitas baru ya, kayak mungkin jadi kalau tadinya biasanya main HP aja scroll-scroll gitu ya, sekarang tuh kayak lebih ada hal-hal baru yang dimasak gitu ya, jadi dengan
Wuih, kenapa tuh? Oke. Iya iya iya. Hal hal-hal, fisik gitu atau mungkin hal-hal yang benar-benar baru aja gitu nih contohnya?
Mmm, ini menurut aku baru sih karena aku, eee, misalkan biasanya nonton TikTok cuma nonton doang ya, kalau sekarang dipraktekin kayak bikin masakan gitu, Kak.
Oke. Oke oke oke ini ini menarik sih berarti kayak kamu kayak misalkan biasanya cuma nonton orang masak, oh sekarang ini bener-bener diikutin mas coba sambil masak gitu ya, oh oke oke oke oke.
Hmm hmm. Hmm. Betul aku tuh, kadang kayak penasaran gitu loh ini tuh, eee, emang semudah itu kah, rasanya juga enak atau enggak, tapi ternyata pas udah dicoba ternyata beneran semudah itu, dan ternyata rasanya juga enak gitu, hmm, cu dan aku tuh dapat hal-hal kayak baru tips-tips dari, eee, TikTok atau mungkin YouTube, eee, yang pendek itu. Itu tuh jadi kayak misalkan aku kan kemarin coba bikin dimsum ya Kak. Dimsum itu hmm, yang waktu pertama kali bikin, eee, dulu itu tuh kayak, eee, ayamnya tuh lebih kering terus enggak enggak lembut gitu ya, enggak lembut dimsumnya tuh. Ternyata heeh perubahannya tuh, ternyata tipsnya tuh cukup eee, sederhana ya. Jadi, eee, adonannya itu dibanting-banting dulu sebentar, di mangkok gitu. Jadi, ternyata itu tuh nanti bisa bikin dagingnya tuh lebih lembut sama juicy-nya keluar Kak.
Heeh. Seenak itu ya? Oh. Oke. Dimsum. Lebih oke. Perubahannya apa nih? Perubahannya apa nih Kira-kira nih? Perubahannya gimana? Oke berarti berarti berarti ini bukan perubahan di bahan, tapi tentang cara pengolahan bahannya justru ya. Jadi oke ini ini ini by the way tips-tips kayak gini tuh cukup menarik sih aku juga mikir sih ya kayak kayak kayak apa ya kalau aku ngomongnya ya. Aku aku enggak enggak masak sih tapi kayak aku selalu paham gitu kayak, wa aku kan IT gitu, jadi kayak kadang tuh ada tips-tips yang aku mikir kayak, "Ah ini ngapain sih, cuma kayak buang-buang waktu," tapi ternyata pas kita praktekin emang bener kayak, "Oh ini mempercepat semuanya," gitu loh, kayak memperbagus hasilnya juga gitu ya.
Hmm. Betul betul. Hmm, benar benar. <chuckles> Hmm hmm, oke. Hmm. Hmm, iya aku setuju sih heeh, kalau Kakak, apa hal paling menyenangkan yang terjadi di dalam rutinitasmu akhir-akhir ini?
Nah. Aku justru aku justru kurang apa ya, mungkin aku sebenarnya ada sih hal-hal yang baru ini tapi cuma ada 1 nih aku jadi suka baca buku sekarang. Jadi, waktu itu lagi bingung mau ngapain, akhirnya malah coba-coba baca buku masih buku fisik sekarang ini jadi asik banget sih kayak kayak kadang merasa buka buku tuh kayak merasa orang pinter gitu ya, <laughs> karena aku bacanya bukan novel, bener-bener kayak buku yang, eee ya, bener bener kayak
Heeh. Oke, oh ya ya ya ya setuju. Mmm. Hmm. <chuckles> Mhm. Pengetahuan ya, lebih ke ngajak diskusi ya bukunya ya?

Aku sih karena aku punya punya bisnis kecil ya Kak, UMKM gitu ya heeh. Jadi, aku kadang, eee, sering ngecek juga ke toko gitu, maksudnya ke warung gitu. Jadi heeh, biasanya aku juga bantuin, eee, melayani pelanggan sih, itu menyenangkan sekali ya.
Oke, oh ini nih, menarik nih. Oke. Oh, tempat tempat tempat fisik, berarti ya ini ya?
Iya fisik. Jadi, eee, aku senang banget ketika bisa melayani pelanggan. Cuman, eee, tetap enggak bisa segercep Mbaknya, sih. Mungkin aku perlu belajar lagi. Karena kalau kalau aku sendiri itu sebenarnya bisa, cuman ketika ada Mbaknya ini aku jadi kayak, eee, apa ya, malah jadi deg-degan, gitu. Takutnya, aduh kok kok ini misalkan ngelayaninnya gini, gitu. Takut malah dinilai enggak bagus gitu loh ya. Padahal harus mhm.
Oke oke. Kagok ya dia, kagok mungkin, iya. Tapi kan Tapi kan kamu kamu yang punya kan. Kok kok ini?
Iya, karena kan di situ enggak cuman 1 orang ya. Jadi, aku tuh kadang kayak takut, eee, nadaku tuh tinggi ketika ak mhm. Karena, aku tuh biasanya harus sat-set gitu ya. Nah, Mbaknya yang satunya tuh lebih iya. Nah, aku tuh kadang aku tuh menahan diri banget biar heeh. Enggak greget, karena aku takutnya gini Kak, kalau aku greget nanti dia enggak nyaman, terus keluar. Karena kan sekarang nyari pegawai yang jujur itu kan agak sulit ya Kak, ya. Iya. Dan dan, aku tuh juga takut gitu kalau tiba-tiba nanti dia bilang, eee, "Mbak, aku enggak bisa lanjut," gitu itu aduh, itu adalah, eee, merasakan hal yang tidak nyaman ya Kak. Kalau aku harus, tiba-tiba nyari pegawai itu susah sih sekarang. Meskipun mungkin lapangan pekerjaan sekarang lagi susah ya, tapi cari orang yang jujur juga jauh lebih susah Kak mhm.
Takut nada, oke oke. Oh, dia geraknya agak lama gitulah ya. Greget greget ya. Greg <chuckles> Iya iya. Susah, ya itu. Itu susah emang. Iya iya iya. Iya. Aku aku tapi Iya. Iya iya, bener bener bener bener. Tapi tapi aku denger-denger cerita kamu ini ini cukup menarik sih. Kayak kayak, banyak banget gitu hal-hal yang, ya ada yang kesamaan juga gitu ya, bahkan ya. Tapi, kalau masak gitu-gitu enggak sih. Tapi, mungkin lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi nih aku aku tertarik banget sih sama ini. Ya terima kasih ya, terima kasih! Iya.
Mhm, oke. Mmm, iya iya, mhm. Mmm, iya iya iya. Makasih banyak ya Kak, buat waktunya ya, selamat malam!

Tapi ngomong-ngomong soal buku, aku hari ini juga habis beli 3 buku fisik loh, Kak. Kalau aku lebih senang ke tentang psikologi gitu sih kayak, eee, Psychology of Money, gitu gitu. Jadi kayak, eee, apa ya, selain juga ngajar ak ngajakin aku berpikir ya bukunya ya, jadi enggak enggak kosong gitu loh, karena kan kalau kita baca novel ya, mohon maaf ya, novel mungkin bikin hiburan gitu ya, tapi tuh aku tuh ngerasa kayak, eee, apa sih maknanya mungkin aku belum bisa dapat, eee, hidayahnya kali ya, belum bisa dapat kesimpulan gitu kalau hmm, mhm mhm.
Apa tuh apa tuh apa tuh? Psikologi ya? Heeh. Oke. Iya iya. Iya. Iya. Persis tuh Persis tuh sama aku. Jadi dulu aku juga bacanya novel gitu sampai akhirnya aku, eee, baca buku yang iya.
Hmm, oke. Iya aku juga sama sih, kayak sekarang-sekarang ini kayak malah lebih enggak sih ke novel, enggak dulu.
Iya. Itu itu aku juga lagi baca, eee, Psychology of Money by the way sekarang ini, kayak bener bener baru banget.
Oh iya, aku baru baru mau dibuka nih, belum dibuka nih. Ke boleh dong sharing-sharing dikit itu tentang apa?
Oh. <chuckles> Baru baru kelar bab 2, aku baru kelar bab 2.
Oke.
Iya, masih belum masih belum panjang lah sehari 1 bab lah paling lah. Soalnya ini dua puluh bab kan kalau gak kalau aku lihat daftar isinya. Jadi ya sebulan aku 1 buku lah aku targetinnya ya sebulan 1 buku.
Nah. <chuckles> Jadi Heeh. E sederhana banget ya Kak ya, jadi enggak enggak ngejar, enggak enggak ada patokan, "Ah harus selesai nih seminggu," gitu?
Sederhana lah, sederhana. Nggak lah, aku aku aku kadang kalau kalau dipatokin gitu justru makin, apa ya, makin makin males bukan rutinitasnya jadi gak menyenangkan gitu. Jadi aku lebih suka kayak kita pelan-pelan aja tapi konsisten gitu.
Hmm. Males. Mhm mhm. Iya, benar benar setuju. Hmm, ya setuju sih. Kalau Kakak ada enggak kejadian atau momen kecil yang bikin harinya Kakak lebih berwarna?
Oke. Oh pasti ada pasti ada. Contohnya kayak, aku kan lagi suka baca buku gitu ya, jadi jadi sebenarnya apa yang bikin lebih berwarna itu kayak, aku kan sering naik kendaraan umum gitu lah ya. Nah, itu kayak sering lihat orang baca buku, jadi aku yang selalu, eee, ngelihat orang main HP ternyata pas ngelihat orang ada juga loh yang baca buku gitu loh. Jadi kayak mungkin hal-hal kecil itu kayak bikin merasa kayak, "Oh aku nih enggak enggak seberbeda itu gitu lah sama orang-orang," gitu.
Apa tuh? Mhm mhm. Hmm. Oh, oke. Mhm mhm. Mhm. Heeh. Setuju setuju. Iya sih, tapi emang baca buku tuh bikin, apa ya, mungkin kalau banyak teman-temanku juga yang mereka baca buku tapi lewat handphone ya. Jadi kayak heeh, versi PDF-nya. Sekarang kan ada tuh langganan-langganan, eee, di banyak banyak aplikasi gitu ya. Tapi enggak tahu kenapa aku tuh lebih senang kayak baca buku ya fisik dulu gitu, fisik yang aku pegang gitu. Jadi
Apa tuh? Oke. Oh iya iya, gak kelihatan ya? Iya iya iya. Iya, aku aku juga pertama-tama fisik sih.